Sag doch mal, wie organisierst du die Mülltrennung bei dir zu Hause?
Also, bei uns ich lebe in Amerika, und es ist sehr schwierig mit der Mülltrennung, weil ich halt es gewohnt war von Deutschland, dass wirklich fast alles getrennt wird. Und hier bei mir wird ich habe da immer so Wunsch-Recycling gemacht, Mülltrennung, und dann wurde mir gesagt: „Das kannst du nicht da reinschmeißen.“ <laughs>
Mhm. Also gibt's nicht so gelbe Tonne, blaue Tonne? <chuckles>
Nein. Bei uns gibt's sowas wie 'ne blaue Tonne, ähm, da kommt Pappe und so richtig hartes Plastik rein. Ähm, so wie, äh, die hier sind halt so die Milchcontainer aus Plastik oder ne, das kommt da so alles rein. Aber so weicheres Plastik, äh, wie von Verpackung und so, das kommt da nicht rein. Und ja.
Mhm. Und dafür gibt's dann gar keinen Container quasi für?
Ne, das kö wird alles in die schwarze Tonne gekloppt, ne? Und da fühle ich mich doch schon als schuldig, wenn ich ehrlich bin, ne? Weil ich weiß ja, es geht besser. Aber, ähm
Mhm. Ja, ja. Gibt's dann wenigstens sowas wie Glastrennung oder Dosen oder
Glas auch nicht, ne. Und dann frage ich mich Sag mal, Glas, das ist ja mit das Einfachste, würde ich doch mal schwer behaupten, um zu recyceln, oder? Also
Das hätte ich jetzt auch gedacht. Deswegen habe ich das gefragt, weil ich so dachte, okay, Glas ist ja, ähm, so der Standardstoff, sage ich mal, fast, äh, ne? So in Europa auch.
Ne. Ja, aber so so, ähm, ein Stadtteil rüber, die haben Glas. Also, weiß ich ja, dass es geht, ne? Ähm, aber für welche auch immer Gründe ist bei uns nur Plastik, Pappe und dann halt Restmüll. Ähm.
Mhm. Also, es ist tatsächlich nach Städten schon unterschiedlich aufgebaut, das Mülltrennungssystem? Das ist ja wirklich spannend.
Ja. Also, Bundes also, nicht ne, nicht mal Bun ja, in der sch ja. Also, grad so 'n Stadtabschnitt, ne? Also, ja, der nächste Stadtteil ist schon ähm, hat andere Regeln, ja, leider. Ja, aber ähm
Mhm. Und was machst du jetzt so persönlich mit deinem Müll dann, ähm, um es vielleicht 'n bisschen bewusster anzugehen, das Thema? Vielleicht auch Recycling oder
Ja, also, ich habe 'n Balkonkompost. Nennt man das so, ne? Obwohl ich keinen Balkon habe. <laughs> Ich habe nur 'ne Terrasse, aber der Kompost steht dann halt da draußen. Das wird fermentiert und dann in die Erde verbuddelt, und daraus entsteht dann wieder neue Erde. Und, also, ich versuche schon, ähm, 'n bisschen nachzuhelfen, wo die Stadt so 'n bisschen, ähm, nicht so mithilft, sage ich mal, ne?
Ah. Mhm. Mhm. Kannst du weil das interessiert mich tatsächlich sehr, ähm, auch persönlich, weil ich demnächst auch kompostieren muss. Ähm, kannst du mir beschreiben, wie das Ding aussieht und was das macht?
Mhm. Ja, also, ich habe so 2 Container. Und zwar ich weiß nicht, ob du diese großen, äh, Getränkespender kennst. Da sind vielleicht so 10 Liter drinnen, oder? Ne, mehr.
Ah, ja, ja, diese, wo man dann so draufdrückt und das dann macht.
So 16 Liter, genau, ja. Solche habe ich mir geholt und habe dann unten so 'n Netz reingemacht und da wirfst du wirklich deinen ganzen deine ganzen Reste rein vom Haushalt. Und, ähm, jedes Mal, wenn du was reingeschmissen hast, machst du so das kannst du kaufen, ich glaube, das heißt Koji oder Yekoji. Das ist so 'n Fermentiertes das ist eigentlich nur Fermentiermittel so, ne? Also, das hat die ähm, die Bakterien drin, damit das w äh, arbeiten kann. Und das wirfst du drauf jedes Mal, und dann machst du den Deckel zu und vergisst's, ne? Und das machst du dann
Mhm. Okay, also, da kommen aber keine Würmer oder irgendwas noch rein?
Nein, gar nicht. Und es riecht auch nicht. Also, du kannst es aufmachen und es riecht so säuerlich, aber es stinkt null. Also, gar nicht, ne? M-m. Das stinkt nicht nach Müll. Das riecht so 'n bisschen wie Sauerkraut, so ähnlich, ne? Aber solange der Deckel zu ist, da riecht er gar nichts. Und unten, ähm, kannst du dann den Saft rauslassen. Das ist Dünger, ne? Das tust du dann, ähm
Mhm. Gar nicht? Ah. Mhm.
äh, mit Wasser vermischen, dass es nicht so stark ist, und dann kannst du das d den Saft vom äh, vom Lebensmittel, was dann halt so fermentiert, kannst du benutzen als Dünger. Und das bleibt dann so 4 Mona also, das schichtest du dann immer so schön weiter, und wenn das voll ist, lässt du das so 4 Monate stehen. Und dann schmeißt das in die äh, vermischt man's mit Erde. Ich habe dann halt 'n 'n zweiter, damit ich das so mit Erde vermischen kann, weil ich hier kein Loch buddeln kann im Garten leider.
Das ist ja super spannend. Mhm. Mhm. Aber ist das dann hinterher alles matschig, oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder wird das eben auch so ja, oder alles nur noch flüssig?
Ähm, ne, du erkennst noch. Du ne. Ne, du erkennst wirklich noch deine Lebensmittel, nur ich weiß auch nicht, was es fermentiert's halt, ne, die Bakterien, und verfrisst es schon 'n bisschen, aber es ist noch ähm, also, man kann man kann die Bananenschalen noch erkennen, ne? Also, es ist jetzt nicht so Matsches. Ähm, und erst, wenn du es dann in die in die Erde schmeißt, ähm, fängt es an, sich so zu ähm, aufzulösen in ja, also, zu verderben, sage ich jetzt mal. Das ist auch ein schlechtes Wort, nicht? Verderben. Wie nennt man's, ähm, wenn sich das so, ähm, verarbeitet halt wieder zur Erde wird, ne? Ja, genau. Und, ähm, dann kannst du die Erde zum Schluss nehmen für im Garten oder für deine Pflanzen oder ja. Das ist halt 'ne Alternative zum
Mhm. Okay. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Und wie bist du draufgekommen? Gibt's ist das so üblich, dass man bei euch das öfter macht, oder?
Ne, gar nicht, ne? Also, ich würde mal sagen, in meiner ganzen Nachbarschaft habe vielleicht ich 'n Kompost, dann vielleicht noch 'ne andere Person, wer weiß. Aber, ähm, ne, üblich nicht und ich bin halt darauf gekommen, weil es halt so wenig, ähm
Mhm. Mhm.
äh, Recycling, also Mülltrennungswege gibt o aber auch, ich habe so viel Geld ver äh, äh, verschwendet, sage was heißt verschwendet? Ich habe so viel Geld ausgegeben für Erde, für, äh, Blumenkästen und so weiter, und da habe ich mir gedacht: „Warum nicht selber Erde herstellen, ne, aus Sachen, die ich eh wegschmeiße?“ Und ja. So spare ich nicht wirklich Geld, weil ich halt das Fermentierzeug holen muss. Aber die Erde ist ähm, hat mehr Nährstoffe auch und natürliche Nährstoffe, und ich weiß, wo die Nährstoffe herkamen, ne?
Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Hm, ja, ich finde das supertoll. Wenigstens so ein Ding, mit dem M Müll noch nachhaltig und wiederverwertbar umzugehen. Hast du noch sonst andere Dinge, so, die du in deinem Alltag beachtest, dass du 'n bisschen nachhaltiger lebst?
Ja. Ja. Also, bevor wir hier gewohnt haben, in wo wir jetzt sind, ähm, waren wir halt woanders. <laughs> Und dort gab's leider, weil wir so r wirklich im Wald gewohnt haben, also, was hieß heißt im Wald. Das war so 'n Naturschutzgebiet, ähm, so am Rande des Naturschutzgebietes, und da war zwar Müll ab ähm, wurde abgeholt, aber da war kein Recycling, ähm, ja, vorhanden. Und da habe ich wirklich in der Abstellkammer best äh, wie viele Container hatte ich denn da? 4, 5, wo ich dann angefangen habe zu trennen und das wirklich alle 2 Wochen wegfahren musste, ne? Also, ich bin dann wirklich 'ne 1/2 Stunde durch die Pampa gefahren, ähm, nur um meinen Müll abzugeben. Aber, ähm, ich habe wirklich alles trennen können. Und das war schön, weil ich musste eh zum Wertstoffhof. Dann dann machen wir's auch richtig, ne? Dann machen wir Glas, Plastik, Papier, ja, also, alles. Ja, und das fand ich das hat das hat mein Herz aufblühen lassen, ja.
Mhm. Hm. Mhm. Hm, also, im Prinzip gibt's das schon, aber nicht überall, ja. Aha.
Ja, aber, ja, hier, ich weiß nicht mal, wo hier 'n Wertstoffhof ist, ähm, und Glas würde ich schon noch gern recyceln, aber angefangen habe ich noch nicht, muss ich sagen. Ich habe im Moment so viele andere Sachen um die Ohren, da fällt es 'n bisschen knapp.
Mhm. Mhm. Kaufst du denn vielleicht auch schon so ein, dass du versuchst, so einzukaufen, dass möglichst wenig Müll anfällt? Gibt es zum Beispiel in Amerika solche Unverpacktläden, wie es ja mittlerweile in Deutschland immer mehr Mode wird und so, oder, dass man mehr, äh, Lebensmittel einkaufen kann, in nicht in Plastik verpackt?
Leider. Ja. Also, ich glaube, das ist schwer, die sind bestimmt nur so verstreut, und Lebensmittel hier sind eh schon teuer, und wenn du dann, ja, das ja, dann das wird richtig teuer, würde ich mal sagen. Ähm, aber ich achte natürlich schon drauf, also, wenn ich einkaufen gehe, bringe ich 1. mal meine eigenen Taschen, obwohl's hier wirklich du kriegst hier für jeden Artikel 'ne Tüte, aber, äh, ich gucke schon, dass ich meine eigenen Taschen, meine wiederverwertbaren Taschen mitbringe, so richtig schön deutsch. <giggles> Und, ähm äh, und dort halt im Supermarkt gibt's
Mhm. Mhm. Hm. Hm, siehst du denn schon generell, ähm, 'nen Unterschied zwischen dem Verhalten, gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht, äh, äh, äh, äh, ne? So zwischen Amerika und Deutschland?
Mhm. Oh, ja. Ja, in Deutschland legt man viel, viel mehr Wert auf, ähm, Mülltrennung, auch so im Privathaushalt, und hier gar nicht, ne? Also, je einfacher, desto besser und jeder kleine neue Zugang wird erstmal bemängelt, und, ähm, ja, warum deren Kram jetzt weißt du so also, es wird erstmal schlecht geredet von den meisten. Ähm, also, Veränderung kommt langsam und schwer, glaube ich mal hier.
Mhm. Mhm. Mhm.
Aber, ich versuche dann doch schon meinen Teil, ähm, beizutragen, dass es nicht ganz so ähm, aber ich meine, ich bin halt nur eine Person, ne? Das um richtig so so, äh, 'ne Veränderung zu bringen, braucht man, glaube ich schon 'n paar mehr Leute. <chuckles> Aber es fängt immer mit einer Person an, ne? Ja.
Mhm. Na ja, aber es fängt halt klein an, ne? Und, äh, ich denke immer mit gutem Beispiel voran ist, ähm, auf jeden Fall nicht verkehrt. Würdest du sagen
Ja. Ja, man wird auch komisch angeschaut, wenn man also jetzt geht's mittlerweile, aber so am Anfang, von 'n paar Jahren, wo ich dann halt meine Taschen mitgebracht habe, dann wurde erstmal so, ge was macht die da? Ne? So.
<chuckles> ich kenne das hier in Italien selbst ist das manchmal ähnlich, ne? Die fragen einen immer an der Küch äh, an der Kasse, ob man 'ne Tüte will und wenn man sagt: „Ne, ich habe meine eigene“, ähm, das ist manchmal so: „Hä?“ <chuckles>
Ja. Wird man angeschaut, ne? So, hä, Bio Tante, <giggles> Hippi. <laughs> Ja, aber ich tue ich versuche schon, ähm, im Laden halt, weil du ja gefragt hast, wegen, ähm, weniger Verpackung und so. Ich gucke schon, dass dort gibt's ja so Tütchen, wo man dann seine Bananen reinmachen kann, oder seine 3 Äpfel oder was auch immer. Und ich gucke schon, dass ich keine Tüten benutze. Ich tue die so in den Wagen reinlegen, ich meine, ich wasche die ja eh zu Hause, und, ähm, dann lege ich die einfach so in Wagen. Also, was ich unverpackt einkaufen kann, nehme ich auch kein Plastik mit, ne? Also, ja, außer Fleisch, das tropft halt so, aber sonst
Mhm. <chuckles> Genau. Genau. Mhm. Mhm. Würdest du sagen, dass die Amerikaner schon weniger umweltbewusst sind, so generell, als die Deutschen? Oder kann man das nicht so genau sagen? Es spiegelt sich vielleicht nur anders wider.
Ja, das ist natürlich viel weniger umwelt äh, bewusst, ähm, und wie gesagt, es liegt auch manchmal glaube ich am Komfort, und vielleicht auch, weil sie's nicht anders kennen und ihnen nik-nichts anderes angeboten wird. Vielleicht würden f manche ich denke mal bestimmt, dass so einige, ähm, gern Verbesserung sehen würden. Ähm, grad so Leute, die vielleicht schon mal woanders waren, ne? Also, äh, in Europa oder so, wo's halt 'n bisschen strenger ist mit Mülltrennung. Ähm, also, von den Leuten, wo ich kennengelernt habe, die fanden's okay und manche fanden's nervig. Also, ich denke mir, das ist so Fifty-Fifty, ne?
Mhm. Mhm. Hast du denn auch schon gemerkt, dass sich manche 'n gutes Beispiel an dir nehmen und sich dann auch so 'n bisschen dahin verändern, weil sie gesehen haben: „Oh das ist eigentlich 'ne, äh, coole Idee, und, äh, das nehme ich mal auf?“
Also, meine eine von meinen besten Freundinnen, die hat's 100 % übernommen. Also, sie fährt ihr Glas weg. <laughs> Aber sie hat auch, ähm, in ihrer Nachbarschaft so Container, wo die weggeworfen werden können, auch Dosen und so, ne? Also, ja. Also, Dosen werden bei uns getrennt, aber ja, sie fährt die halt nochmal die wo man, glaube ich, nicht recyclen gibt's da Dosen, wo man nicht recyclen kann? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, aber jedenfalls tut die schon Sachen wegfahren. Und, ähm, ja, also, würde ich schon sagen, dass sie was übernommen hat, ne?
Ah, super. Mhm. Das weiß ich nicht. Mhm. Ja, gut. Siehst du, und so fängt's an, ne? <giggles>
Ja. Mhm. Genau.
Hm, aber Dosen werden schon recycelt, sagst du?
Ja. Allem also, bei uns, ja. Also, Dosen, so Hartplastik und Altpapier wird recycelt. Einmal die Woche. Also, wirklich oft, ja. Also, kann keiner sagen: „Ah, die Tonne ist zu klein,“ oder ne? Da kommt schon was zusammen in 'ner Woche. Leider, leider, ne? Also, dann sieht man schon, dass die Leute noch also, die Ver äh, die die Konzerne noch viel zu viel Plastik benutzen, ne? Und wenn man mal überlegt, jeder Plastikcontainer hat innen drin wahrscheinlich noch mal so dieses weiche diese Plastikfolie, und, ne, also, jedes jeder Plastikgegenstand hat auch nochmal 'n weicheres Plastik, wo nicht recycelt werden kann, ne? Also, es ist schon eigentlich schon traurig, ne? Und man weiß ja auch, das landet wo und liegt dann da und ja.
Ah ja. Okay. Wie oft wird das dann abgeholt, so? Einmal die Woche, okay. Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, das ist Ja, ich denke auch, grade wenn man so denkt: „Das wäre eigentlich so einfach.“ Es ist natürlich immer so schade, wenn man da zugucken muss und denkt: „Eigentlich ich ich kenne weiß, wie's besser geht, und ich muss, äh, das leider hier so ertragen.“
Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum das hier noch nicht umgesetzt wurde. Wenn's kleine Länder machen können, kann ja auch 'n großes das machen, ne? Würde ich ma <chuckles>
Ja. Dann hoffen wir mal, dass du als gutes Beispiel vorangehst und du guten Einfluss hast. Und ich danke dir auf jeden Fall für das super spannende Gespräch.
Ja, hoffe ich auch. Ja, sehr gerne. Ich hoffe doch, dass wir uns mal wiederhören.
Ja, das hoffe ich auch.
Okay, bis